Und wie ist das denn beispielsweise, ähm von welcher Zeitspanne reden wir denn hier, dass du quasi, ja, dort auf die Bühne dann steigen musst? Weil, möglicherweise gibt es sogar sogar 'n paar Möglichkeiten, äh, die ich auf petto hätte, um da möglicherweise 'n paar Optionen bereitzustellen.
Mhm. Mhm. Ähm, also, die nächste größt größere Show ist an Silvester und es wird viel gefilmt werden und, ähm, genau, es ist 'n sehr wichtiger Auftritt und, ja, das ist die Zeit, die ich jetzt noch habe, bis dahin.
Mhm. Ah, okay. Also, heißt, wir reden hier auf jeden Fall von, ja, möglicherweise weniger als 'nem Monat, dass man dort, äh, möglicherweise so deine Bestform quasi einmal aufbauen kann. Hm, also, es gibt dort mehrere Optionen. Ähm, aber, äh, zuerst also, welches Gewicht würdest du denn gerne anstreben? M welches, also, wie viele von wie vielen Kilo?
Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich's schaffe, und ich weiß, dass das geht äh, ich glaube, das kriege ich auch hin, 3 Kilo noch bis dahin zu verlieren, wäre das super. 4 wäre natürlich optimal, aber ich glaube, das schaffe ich auf jeden Fall. Ähm, weil ich weiß, wie ich das mit Ernährung machen kann, das weiß ich zum Glück, das habe ich immer gut im Griff. Ähm, aber klar, Muskeln brauchen Zeit und, ähm, ich habe, hm, lange nicht diesen Zustand gehabt wie jetzt und ich fühle mich richtig unwohl, muss ich sagen, weil ich das lange nicht hatte. Ich habe wirklich fast 3 Jahre eigentlich kontinuierlich durchtrainiert gehabt, ähm, viel auf 'nem hohen Level und, ähm, das fühlt sich jetzt schon komisch an und dann merkt man, dass man sich irgendwie plötzlich gar nicht mehr so richtig wohl fühlt, was für die Bühne natürlich 'ne Katastrophe ist, weil man Ausstrahlung braucht und sich wohlfühlen muss, damit man 'ne gute Performance macht. Ähm, ich möchte mich auch wohlfühlen und ich merke, dass ich mich grade nicht so wohl fühle.
Ah, Okay. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Ja, also, wenn du zum Beispiel so wenn du persönlich sagst, dass du das relativ gut im Griff bekommst und, ähm, das stimmt, du hast auf jeden Fall recht, das ist gar nicht mal so wirklich 'n irreversibler Schaden, den man da sagen äh, ja dazu sagen könnte. Also, 3 oder 4 Kilo, wovon wahrscheinlich so 2 Kilo rein Wasser ist, was, äh, du in deinem Körper trägst, was man ja entwässern kann. Aber, ja, du hast auf jeden Fall recht, so was wie Muskulatur ist vielleicht nicht so das Optimale. Vielleicht kannst du ja 'n bisschen mit Kreatin quasi 'n bisschen, ähm, ja, aufputschen, aber das ist immer abhängig von Person zu Person, die bei der einen sieht man ja, sieht man deutlich definierter aus, wie als hätte man mehr Muskeln, als man wirklich hat., bei der anderen Person ist es dann halt eher so, dass man dann so 'n bisschen quasi <chuckles> das ganze Kreatin in den Kopf geht und man quasi so 'n wie so 'n, äh, rundes Gesicht hat quasi. Ähm
<chuckles> Ja. Mhm. Ja. Okay. Mhm. <chuckles> Okay. Echt? Okay, ich habe das noch nie benutzt. Äh, ich kenne mich da tatsächlich gar nicht aus, was das angeht. Äh, ist ja spannend. <chuckles>
Hm